Ah, e era quasi una sorta di vergogna, <chuckles> implicita. <chuckles>
Esatto, e era una vergogna perché, ehm, io credevo nella mia testa, scioccamente, di non essere in grado ancora di poterlo ascoltare, perché ero troppo piccolo. Quindi dicevo: "No, non dirlo, non dirlo ai tuoi", ehm, ehm, non perché magari ti prendono in gi no, perché, ehm, è qualcosa magari più grande di te e soprattutto non dirlo agli amici, ai compagni, che erano piccoli, e quindi magari, ehm, potevan anche dirmi: "Mah, mhmm, di ch di che cosa stai parlando?" E quindi l'ho tenuto sempre sempre per me, inizialmente.
<chuckles> N capito, bella questa storia. Io ho un ricordo di una primissima canzone, che ero piccolissimo e mi piaceva tanto, v sua, ed era "Je so' pazz", che passava spesso alla radio, e c'è una frase in cui dice una parolaccia, quindi mi vergognavo un po' di canta l <chuckles> ehm
Sì. Mh. Ah, si, as Beh! Quindi mi mi puoi capire dicia
Sì, appunto, ti posso capire, e volevo chiederti, proprio a proposito di questo, se qual è stata la tua prima canzone d'approccio con lui, se ce n'è stata una in particolare.
Mh-mh. Allora, mhmm, c'è stata una canzone d'approccio, ehm, ed è penso la più classica delle canzoni di di Pino Daniele, e anche forse quella più conosciuta. Ehm, e sto parlando della colonna sonora del film "Pensavo fosse amore invece era un calesse", ehm, quello con Massimo Troisi. Ehm, e il la canzone esatto, la canzone è "Quando", esattamente quella. E
Mh. Eh si, con Quando, quando? Mh-mh, mh, ah ecco, belliss mh.
Sì, è bellissima canzone, quella è stata, mhmm, u u una delle prime forse la prima, ehm, e quindi considera che mi è rimasta proprio, ehm, proprio impressa. Infatti, ehm, quando la riascolto, ehm, mi mi riporta anche un po' bambino, perché l'ho ascoltata da da bambino, nonostante sia una canzone d'amore, profonda, cioè, ehm, è paradossale la cosa, però, uhm, ho dei bellissimi ricordi, veramente dei bellissimi ricordi.
Certo.

Che ti fa sì, fa parte di te. Beh, certamente, insomma, ascoltare la canzone che già ami di suo, ehm, magari in un ambiente circondato da persone che la amano quanto te, è un'emozione molto, molto forte. È la bellezza anche dei concerti, no, andare proprio per condividere con altre persone questi momenti qua. Ehm, ah, ho capito e, quindi, insomma, c'è un altro, un altr un terzo brano che mi vuoi dire, così mi faccio un po' <chuckles> gli affari tuoi. <chuckles>
Esatto. Assolutamente sì. Eh sì <chuckles> esatto. Ti ti crei una playlist sulla <chuckles> esat
E esatto, ti copio, adesso mi faccio la mia playlist, <chuckles> v visto che comunque abbiamo gusti simili insomma, <chuckles> ne approfitto. <chuckles>
E allora Ah, hai visto? Quindi assolutamente. E io, diciamo, oltre a questa ai Coldplay, a Pino Daniele e a queste 2 canzoni in particolare, ovviamente, ascolto anche altra musica, eh, non soltanto musica filosofica, passami il termine, e anche qualcosa di più leggero. E, quindi, parlo di pop, hip hop, piuttosto che rock, ma ascolto anche, ehm, il jazz e il blues, ehm, e, quindi, più che una canzone, ehm, che, comunque, si chiama “Naima”, di John Coltrane, che è un jazzista che adoro, ehm
<chuckles> Ah bello, mh. Ah okay, non la conosco Naima di John Coltrane, ottimo. <chuckles>
Sì, e c'è c'è questa canzone, ehm, mhmm, soltanto strumentale. Quindi, insomma, mhmm, non c'è un testo, ma, uhm, comunque, mi mi rilassa. Sì, è la composizione, il jazz e il blues in generale, mi rilassano. C'è proprio questa categoria, quindi Miles Davis, John Coltrane, ehm, Chet Baker; quindi diciamo una serie di canzoni di questi artisti che mi fanno anche, ehm mi viene da dire ril rilassare, che penso sia la parola più corretta perché, ehm, magari anche in passato, ehm, sono stati in grado di mhmm, di rassicurarmi. Ehm, vuoi per la melodia, vuoi per la bravura di questi musicisti, li ho all'interno della mia classifica Spotify e nella playlist. Assolutamente.
È 'na composizione, mh, una composizio El sì li hai incorporati, <chuckles> l li hai fatti tuoi ecco. Ma eh uhm, c'è un un momento in cui preferisci ascoltare musica la giornata? Ovvero, lo fai a casa tua quando ti rilassi oppure, magari, preferisci ascoltarla quando sei in viaggio con le cuffie? Quindi, ehm, questo modo di ascoltare la musica ti trasmette ti ispira e ti trasmette qualcosa in più?